Nakakaano siya nakakainis 'pag may gano'n yung naririnig ko.
Eh. Um, nakakainsulto siya para sa'kin, <chuckles> 'di ba, kasi parang sa'yo nga ako nahingi ng tu ano, eh, parang kailangan ko ng tulong hindi I mean sige walang problema kung nan, ah, kung lalo naman tayo na naniniwala sa Diyos 'no, pero siyempre kasi hindi naman lagi o hindi naman solusyon ang paghingi ng spir iba kasi ang spiritual advice sa sa binibigay na advice ng mga tao kasi ito sa tao kasi ito yung pinakamalapit.
Mm, mm. Mm. Oo, yung mga moral support talaga iba pa rin talaga yung humanly interactions kapag manghihingi ka ng tulong.
Moral support mm. Oo, iba pa din talaga di ba, kasi parang ma mara baka ma alam mo yun hindi naman lahat ng tao ay naniniwala sa Diyos.
I tama, tama nga naman. Pero di ba kasi 'yon nga, eh, ang hirap lang din talaga sa sitwasyon na at saka kultura na meron tayo na parang may stigma pa rin, hindi pa rin siya na although, oo na-a-acknowledge siya. Pero hindi siya tinatanggap ng buong loob, lalo na kapag sa mismong mga kapamilya nangyayari 'yon. Di ba, parang, "Anong kinalulungkot nito?" Parang mapapagano'n sila sa'yo na, "Anong kinakalungkot mo may trabaho ka ma masaya naman pamilya natin." Pero parang 'pag sinasabi mo na gusto mong ng may makakausap lang ng panandalian parang mas okey pa rin oo, may makikinig pero hindi siya yung katulad ng ano, ng talagang matutulungan ka na mapagaan yung loob mo. Kasi minsan yung 'pag nag-o-open up ka lalo ng lalo na sa pamilya di ba, parang sila pa yung nang-da-down talaga sa'yo yung mga komentong makukuha mo mas maigi pa na sa kaibigan o kaya kahit sa mga estanghero ka nalang humingi ng ano, eh, ng opinyon ng iba kung ano yung mga panini paningin nila or pananaw nila sa iba't ibang mga bagay na nangyayari sa utak natin, di ba?
Mm. Ang hirap. Mm. Hindi yung Mm. Oo, oo. Mm. Oo, oo, mm. May makikinig lang, mm. Mm, totoo. Mm. Mm, oo. Mm, mm.

Siguro ano lang, um, simpleng paraan lang para masanay ang isang tao na mag open up ano din, um, m Kailangan din 'yung 'pag 'yung taong mapagkakatiwalaan mo ay open din. 'Di ba? Kasi once na open ng isang tao 'yung malapit na kaibigan mo na makakatiwalaan mo talaga madali madali kang makakapag open up. At 'saka din, um, alam mo 'yun hindi din naman natin sila puwedeng pilitin na mag open up, siyempre dada dadaan din naman ang pag lalo, ah, sa part naman ng nakakaramdam ng ano 'no may mental health issues 'no so, um, <clears throat> alam mo 'yun kung gusto ni ah, bibigyan natin sila ng panahon para makapag open up din. Ah, tapos iparamdam natin sa kanila na tayo ay talagang mapagkakatiwalaan na alam mo 'yun 'yung mga saloobin nila ay, ah, sa inyo lang. 'Di ba? O kung hin kung hindi talaga maiwasan 'no gusto mong, gusto mo talagang tum tulungan 'yung, ah, taong 'yun kasi a ano concern ka talaga at siyempre malapit din sa buhay mo. Kung kaya mo kung kaya din nating makapag seek talaga ng professional help o yung talagang yung mas, eh mas, ah, makakatulong talaga na hingan na natin saklolo gawin natin.
Mm, mm, hmm. Mm. Totoo, mm. Mm. Totoo, totoo. Tama. Totoo, totoo. Mm. Mm. Mm. Totoo, totoo. Minsan kasi talaga 'yun na 'yung ano, eh, pinaka nakikita talaga natin, lalo na kung gusto talaga natin tulungan yung sarili natin 'di ba?
'Di ba? <clears throat> Marami naman, mhm Mm, yung ton na natin ta's i-encourage natin din yung mga tao na alam mo 'yun na hindi lang, ah, I mean pa'no ko ba sasabihin to? Na 'yung mga val yung mga, yung mga feelings niya, yung mga nararamdaman niya ay sobrang valid.
Mm. Totoo, totoo. Mhm.
M valid yan wala hindi ka namin i-ju-judge, ah, nararamdaman mo yan ikaw yan basta kami dito suporta, ah, kung gusto mo todo 'yun na. Yun talaga yung pinakaim
Mm. O kasi Oo, 'yun talaga importante na mayro'n ka ang parang nararamdaman mong mayro'n talagang nag-ki-care sa'yo or nag-ki-care ka do'n sa isang tao kasi, 'di ba 'yun nga sabi mo, eh, kailangan para masa na 'yung mga tao na mag open up siguro do'n lang din sa talagang pinagkakatiwalaan nila kasi may mga tao na, 'pag nag open up ka sa kanila na-to-trauma ka hindi lang dahil sa nagkakaroon ng stigma, eh, kung hindi ginagamit nila 'yun laban sa'yo yung pinakamahinang moment mo sa buhay mo. Alam mo 'yon ibabalik nila sa'yo na gan oo, totoo kaya ang hirap-hirap niya kapag ano. Pero kung siguro kung masasanay tayo at magiging open talaga tayo at bukas tayo yung sa pagtanggap na kung ano ang sasabihin ng isang tao sa sa nararamdaman natin parang mas gagaan talaga siya.
Mm. Mm. Mm. Mm, oo. Mm. Oo. Oo. Oo 'pag tine-take advantage nila. Mm. Mm. Oo.

Hmm, <chuckles> oo, nga, eh, valid. Um, ako naman, eto, okey naman din yung well-being ko, mental health-wise, pagod? Mag <chuckles> pagod na din dahil sa stress sa work din, tapo pero nagagamay naman. Pero, siyempre, um, mm, pero siyempre, di ba, parang pag may nangangamusta sa akin, 'yun, ah, na-appreciate ko naman, di ba? Baka mamaya kasi mahirap yung hindi yun nangangamusta yung kunyari mga mahal mo sa buhay, mga kaibigan mo, di ba, pag hindi ka kinakamusta parang, mhm, nandiyan pa ba sila? Kasama pa ba sila sa part nang, di ba?
Hmm, mhm. Hmm, at least naman, oo. Ah, oo, mm. Oo, totoo. Oh, tutal naman na pag-usapan naman na natin yung tungkol sa ating mental na kalusugan. Eh, may gusto lang akong malaman tungkol sa'yo kung ano ba yung masasabi mo sa paghingi ng tulong tungkol sa ating mental na kalusugan?
Ah, sige. Mm. Oo. Ah, sige, um. <tsk> Ah, masasabi ko kasi sa paghingi ng tulong sa mental health 'no, kasi, ah, eto kasi yung pinakamahirap sa atin, eh, may stigma pa rin kasi tayo. Patungkol sa mental, eh, sa mga men sa mga nararamdaman natin sa mental health natin, 'no. Parang sinasabi la lalo kung sinasabi lang nila, ay matinding kalungkutan lang ’yan, ano, ipag ipa ipag sa Diyos mo na lang. Ta's me ah, bilang, ah, di ba?
Mm, tama. Totoo, totoo. Mm. Totoo, totoo.

Siguro ano
Ano kaya 'yon?
yung kamahalan ng pag-seek ng professional health, kasi mahal ang therapy, mahal ang pagtingin. Although merong mga online na ano, na consultation, na mga libre, na ino-offer ng, um, isang pasilidad dito sa bansa, pero napakahaba ng pila, para alam mo, 'yon, para may makausap ka
Hmm, budget, eh. Oo 'no? Mm. Oo. Mm. Yun nga, eh, nap hmm.
na para manghingi ka ng tulong. Mm, mm.
Yun naman ang problema din di ba? Mm, alam mo, nakakapagtaka nga, eh, oo, naisabatas na ang mental health law, 'no? Naibs naisabatas na. May IRR na ata, I'm not sure kung may IRR na, pero
Mm. Mm.
ayun nga, 'di ba, parang kulang pa din 'yung mga pasilidad natin dito, 'yung mga public hospit lalo sa mga public hospitals na pwedeng mag-cater ng, ano, ng psychi psychiatric care, ah, psychologist, di ba, 'yung mga counseling, ganyan-ganyan, kulang pa din. Hindi
Oo. Mm. Mm. Totoo.
di ba parang mapipilitan talaga tayo na mm.
Kasi, 'di ba, ano, hin kulang din tayo sa mga doktor, 'yon din, 'di ba? Na hindi sumasapat ang number ng mga doktor sa mga pasyente na nag kinakailangan ng tulong, bukod sa hindi na nga siya accessible at ano, para sa mga mahihirap, 'di ba? Yun nga, sabi mo, sa mga pampublikong mga ospital, Diyos ko, ang hihirap makakuha ng schedule kasi ako no'n, nung pumunta ako sa PGH, talagang, ano, eh, pila, nung nung nagpakonsulta ako do'n. So parang na wala, nag-resort na lang ako dun sa kailangang magbayad, eh, kasi kailangan, 'di ba?
Yun pa, kulang pa. Tapos Mm. Mm. Oo. Oo. Mm. Mm. Ano po yan, 'no Ay. Oo.

Mm, kaya nga, eh. Um, ngayon para mapawi kasi natin 'yung stigma 'yan sa paghingi ng tulong, 'no. Ang para sa akin siguro kailangan nating i-educate 'yung mga kaibigan ng pamilya natin, na, ah, itong ang ang mental health ay dapat din pangalagaan ito kasi sabihin na nating ito ang pinaka-complex o pinakakomplikadong gamutin 'no, kasi iba-iba ang pag-iisip ng tao, iba-iba ang paniniwala ng tao, iba-iba ang pananaw ng mga tao. So, <clears throat> di ba, 'yung pinagdadaanan mo, eh, hindi naman aplikable do'n sa pinagdadaanan nung isa. Hindi rin naman 'yung mga solusyon na puwede mong maibig o solusyon o 'yung mga tulong na ibinibigay mo din sa iba, eh, hindi rin naman makakatulong do'n sa iba. Na na nasa paniniwala mo itong makakatulong pero sa kaniya hindi, di ba? So kailangan natin din talaga sil I mean kapamilya lalo sa mga kapamilya natin mga kalapit talaga nating mga kaibigan, kumbaga, pangaralan natin sila na, ah, hindi biro ang mental health, ang mga nakakaranas ng mga depresyon at anxiety ay hindi lamang ay hindi siya lamang, ah, ka matinding kalungkutan, ito ay isang disorder, di ba?
Mm. Oo. Oo. Mm, tama. Totoo. Totoo. Mm. Mm. Mm, mm. Totoo, hin sa pag-iinarte lang.
Hindi siya pang-iinarte 'yun, tama ka diyan, hindi siya pang-iinarte.
Hmm, mm. Ang hirap ang hirap talaga paliwanagan 'yung mga taong sarado 'yung isip sa mga ganitong klaseng usapin.
Ayan, um. Sobra. Pag sarado ang isip, oo. Oo, oo. Di ba, ah.
Pero kapag ano naman say para sayo ba ano 'yung mga simpleng paraan para masanay 'yung isang tao na mag-open up tungkol sa pinagdadaanan niya sa kaniyang mental na kalusugan?
Mhm. Mm. Mm.